أنا بقى عايزاك تحكي لي كده آخر فيلم شُفته، وأثّر فيك، وليه أصلًا أثّر فيك؟ إمم.
شوفي شوفي، هو في أفلام كتير صراحة أثّرت فيّا، وأعمال سينمائية، ودرامية أثّرت فيّا كتير. وحتى عرفت ال الشخصيات بتاعتهم، وعِشت ظروفهم بطريقةً ما في مُخّي. لكن مش فاكر آخر فيلم إيه بالضبط، آه. بس ممكن ممكن أتكلّم في العموم يعني عن عن كام فيلم أثّر فيّا، لغاية ما ممكن ييجي في السكة ال آخر فيلم أنا اتفرّجت عليه إيه، وأثّر ع فأثّر فيّا يعني.
اهم. جميل. طب احكِ لي بقى، احكِ لي يعني عن الأفلام كده اللي أنت حبّيتها، وأثّرت فيك، و وغيّرت حاجات كده في تفكيرك؟
إمم. بصراحة كتير، كتير. أنا من عشّاق الأفلام، والأعمال الدرامية. أنا في في بداية مشاهدتي للأفلام، والمسلسلات عمومًا، طبعًا كأي حد صغير، آآ، ما بياخدش باله، أو مش شرط صغير في السن، بس يعني صغير عمومًا في الأعمال الدرامية، أو الأعمال السينمائية، بيبقى عاوز يشوف الحاجة اللي فيها أكشن أكتر، الحاجة السريعة، الريتم السريع، على حسب برضه ثقافة كل حد يعني، و وبيتفرّج على الحاجات دي من أنهي زاوية. فأنا الموضوع فضِل يتطوّر معايا سِنِّة، بسِنِّة كل أما باكبر، باحس أو كنت باميل للحاجة الواقعية أكتر، الحاجة اللي بتوصّل لي فكرة أكتر.
اهم. أيوه. اهم. جميل. آمم، ذوقك بيتغيّر يعني.
آه طبعًا. طبعًا. مليون في المِيِّة الذوق بيتغيّر، ولو الذوق ما اتغيّرش، يبقى أنا مش مُتابع جيد، أو أنا ما باتفرّجش جيد، باتفرّج بس كده تسلية وقت وخلاص، زي أكنّي باكل فشار. فأنا الأفلام اتطوّرت معايا آه، من مُجرّد أكشن، وحركة، وسرعة، وريتم سريع لبعد كده ل لحوارات، وفلسفة، وإيه الناتج من ده، وإيه العائد من ده. فممكن مثلًا أفلام كتيرة كنت آه باخرج ب بأفكار، سواء بقى أفكار تفاؤلية، أفكار سوداوية. بس أنا ب أكتر حاجة باحبها صراحة، وباميل ليها، إن يكون الفيلم آآ درامي كويس جدًا، أو المسلسل، أيًا كان العمل الدرامي، حتى لو أنمي يعني. يكون في الدراما بتاعته قوية آه.
إمم. أيوه صح. اهم. إمم طب بُص، أنا عايزاك تحكي لي بقى آه. أنا عايزاك تحكي لي من الأول، يعني أنت قُلت لي إن ذوقك اتغيّر، فأنا عايزاك تحكي لي كده من الأول كده كنت إيه الحاجات اللي أنت بتحبها، وبعد كده وتقول لي كده أسامي أفلام، وبعد كده ذوقك اتغيّر إزاي، أو تفكيرك اتغيّر إزاي، فبدأت تتفرّج على إيه تاني؟
إمم. ماشي، ما أوي، أوي، أنا في الأوّل زي ما قلت زي ما قلت ليكِ إن أنا كنت باحب الأفلام اللي فيها ريتم سريع وأكشن وحاجات من دي وأنا صغيّر، فممكن اللي كان موجود في الأوقات دي آآ the expendables بتاع بتاع ستالون، و بتاع جيسون برضو جيسون ستاثام، وجيت لي إ إلى آخره يعني من الممثّلين دول، فكنت باحب السرعة ما ما فيش واقعيّة، طبعًا ده نوع يعني أنا مش باقلل أو مش باسخف من اللي بيتفرج عليه أو بيحبه، أنا لغاية دلوقتي باتفرج عليهم باحبهم. فده كانت الريتم فيه سريع ما فيش حوارات قويّة ما يعني مش أوي هو معتمد بس على أنت بتسلي وقتك، ومش كل الأوقات مناسبة إن أنت تتفرّج على أعمال درامية قويّة، فأنا ده كانت بدايتي في الأكشن وكنت باتفرّج على الأفلام ال طبعًا مش هافتكرها لأن أنا كنت صغيّر، الأفلام اللي هي فيها كونغ فو وفيها كاراتيه في آه فكان ي يميل بقى إن ش بقى الشخص كان ضعيف، وبعدين هيغيب نُص ساعة في الفيلم آه، بقى قوي الحاجات دي ما بتأكلش عيش بقى لمّا كبرت شويّة ف قرأت شويّة، وأنا باحب الفلسفة يعني والأعمال الواقعيّة، خلاص الأعمال دي ما بقتش تستميلني يعني، ولكن في نفس الوقت الأعمال الدرامية بتبقى برضو تقيلة على قلبي ومحتاجة وقت الواحد يكون فايق فيه، فهو كل عمل ليه وقته، فانتقلت من الأكشن ده، امم.
امم. أوكي. اهم. أيوه. امم. امم. اهم. بقى قوي جدًا، أيوه. <giggles> أيوه. امم. امم. طب ال آه، الأعمال الفلسفية بقى لما غيّرت ذوقك آآ، قُل لي برضه كام فيلم كده أثروا فيك؟
آه. كتير، كتير لو لو عاوزة أفلام فلسفية بِعِينها أو أفلام مثلًا ليها آآ، واقع غير الواقع اللي قدامنا أو إسقاطات فهو كتير جدًا صراحة، وأنا باعتبر من أفلامي المفضلة هُم كتير أنا لو قعدت اقولهم من هنا لبكرة مش هاخلص من كتر ما أنا باحبهم، أنا نفسي أقعد اتكلم لبكرة صراحة عن الأفلام اللي أنا باحبها دي. ففي منهم أ من أكتر الأفلام اللي باحبها the آآ، the true man show بتاع جيم كاري the true man show آآ، ده مرتبط معايا بقراءات فلسفية ليها علاقة بعبد الوهاب المسيري والحداثة و وإزاي الإنسان بيُستخدَم كمادة لل للتجارة، وإزاي إن المادة أصبحت أغلى من الإنسان نفسه. the true man show اللي هو بطولة جيم كاري ده بيتكلّم على آه.
أيوه. إمم. أيوه. إمم. إمم. آه، أنا عايزاك تحكي لي بقى أكتر بالضبط، عن الفيلم ده.
آه، ماشي، الفيلم بيبدأ بإن الشخص ب يعني بيشوف حياته، بنكتشف سِنّة، سِنّة إن حياته بتتصوّر، مش فاهمين بتتصوّر ليه، مين اللي بيصوّرها؟ مُستفيد إيه؟ بيتحرك خطوة بخطوة. <tsk> يعني المشاهد- مش باتكلم على البطل جيم كاري- المُشاهد حاسس بشيء غريب في شيء غريب بي بيحصل في شيء مش اعتيادي. هو طبعًا بياخدنا أ ب بياخدنا أنا والمُشاهدين معاه سِنّة بسِنّة كده، اللي هو إيه إحنا رايحين فين؟ فهو ال المُخرج صراحة عبقري في الحتّة دي، بياخد الشَكْ معانا سِنّة بسِنّة، بيبتدي يطرح للي مِركّز في الأسئلة الفلسفية جوانا سِنّة بسِنّة. بيكتشف جيم كاري ده اللي هو اسمه the true man اسمه true man فالفيلم اسمه true man show. إمم.
إمم. إمم. إمم. يعني أنت أصلًا الفيلم الفيلم لما بيبدأ أنت ما بتبقاش فاهم سِياقه ماشي إزاي أو ليه ال البطل بي بيتصوّر أو ما تبقاش عندك الخلفية الكاملة؟
طبعًا، طبعًا. آه، آه. هو فيلم قريب كده من فيلم لأحمد رزق مش متذكر اسمه أوي، بس كان تقريبًا اسمه ممكن اسمه أوعى وشك تقريبًا أو حاجة أنا مش متذكر أوي الفيلم كان إيه بس هو برضو كان نفس الفكرة اسم الفيلم العربي أنا فاكره بطولة أحمد رزق و وتقريبًا شريف منير حاجة زي كده، المهم إن ترو Truman Show إحنا بنشوفه سِنّة بسِنّة في كاميرات مش كاميرات ماشية وراه بتصوره حرفيًا، لأ، يعني سواء بقى كاميرات مركزية من بعيد كاميرات فوق كاميرات في الأماكن اللي بيعتادها، بينشوف إنّه كل الحاجات اللي المحيطة بيه بتتحكم في ال في الأداء بتاعه في الحركة بتاعته في الشغل بتاعه، إن زوجته كل يوم هي في الوقت ده بتروح الشغل ده بتغيب في الوقت ده بتتصور في الحتّة دي، فهو طبعًا أي حد ده أوّل سؤال بييجي في دماغ المشاهد "هو يعني هو في إنسان بالسذاجة دي، مش واخد باله إن هو إن الحاجة بتتكرر؟"
إمم. أيوه. تمام. آه. إن هو بيتصور، أو الحاجة بتتكرر بنفس ال النمط كل يوم.
بالض بالضبط، ده هي دي الفكرة فلما فكرت فيها قلت آه، ده وارد جدًا لمّا الإنسان بيتولد على شيء وإحنا بنكتشف نفسنا كده، إن إحنا ممكن نلاقي نفسنا بنعمل نفس الفعل بدون إحساس، أكننا راكبين ال السواق الآلي أو كأننا مفعلين آآ، سياقة أو سواقة آلية، مش واخدين بالنا، فبنكتشف مع مرور الوقت إن في حاجة مستمرة في الخلفيّة وإحنا مش واخدين بالنا، فأنا كنت اعتبرت إن جيم كاري أو True man هنا في الفيلم هو شخصيّة إمم، امم، امم.
آه امم. آه، خلّيني بس أوقفك ثانية كده بس الفكرة اللي أنت كنت بتقوله، أنا عاجبني أوي فكرة إن أنت لمّا بتيجي تتفرّج على حاجة حتّى لو يعني في فكرة الفيلم بيقدمها أو المخرج بيقدمها، وأنت بتربطها على حياتك الواقعيّة، يعني أنت برضو حلوة أوي إن أنت آه، فهمت الحتّة دي اللي هو إحنا كمان بنعمل كده وإحنا مش واخدين بالنا.
آه. بالضبط، آه. بالضبط، أنا أنا أوّل حاجة في الفلسفة عمومًا أو ليه أصلًا ال الفيلسوف بيبدأ يبقى فيلسوف؟ بدايةً لمّا يشوف نفسه من وجهة نظر الناس التانية حتّى لو غلط، فلما بيشوف من وجهة نظر الناس التانية حتّى لو وجهة نظري أنا في الحاجة اللي أنا باشوفها بيبتدي يفهم آآ، الناس بتفكر إزاي، بتشتغل إزاي، فأنا لمّا باشوف موقف سخيف جدًا أنا مش بأقول عليه سخيف أو غبي أنا باحاول وده فضول عمومًا وده اللي أدى إن أنا بقيت أحب الأعمال الدرامية إن أنا ب باشوف هو عمل كده ليه؟ أنا باحاول أبحث الأسباب اللي الشخص ده عملها عشان كده أنا بحثت و ب ب يعني مش بحثت آآ، على على google لأ أنا بحثت جوّايا يعني بحث كده مع نفسي هو True man آه بالضبط، بالضبط هو ليه True man أو Jim Carrey يا عم أنت ت أنت عبيط والّا إيه، في إيه يا عم؟ أنت بقى لك يعني كان تقريبًا هو 30 33 سنة في ال في الحقبة اللي تس اللي بي الفيلم بيطالعها يعني أنت إيه؟ أنت ما أخدتش بالك خالص؟ أنت أنت أكيد فيه حاجة في مخّك، فأنا فكرت فيها شويّة عشان امم.
امم. أيوه. اهم. أيوه. أيوه، أيوه، آآ، بحث إنساني ذاتي، أيوه. <chuckles> آه. آه، آه. تمام. امم. طب، وبعدين بقى أنا عندي فضول فظيع إنّي أعرف بقية القصّة بتاعة الفيلم، بعد بقى ما هو النمط بيتكرر كل يوم، بيحصل إيه؟ آه.
آه، اتفضلي هأحكي لِك طبعًا، هأحكي لِك، أنا قُلت لِك هو بي بيطول الفيلم عمّال الحاجة بتتكرر إحنا ت خلاص المشاهد آآ، خلاص خد باله وشايف إن فيه حاجة بتتكرر، هو بقى هنا خلاص عنده آآ، حاجة اللي هي لمعت كده في ع في عينه فيه حاجة غلط لقي بقى مجرّد ما اللمعة دي حصلت ابتدى الفيلم ياخد ال اللي هو ال نقدر نقول السياق الأخير أو ال القفلة الأخيرة بتاعته أو الجزء الأخير من الفيلم، إن البطل هنا Jim Carrey معايا ابتدى يدور وابتدى يكسر الروتين ده، أو السياق ده، فلما ابتدا يكسره لقي إن في حاجات كتير جدًا، جدًا، جدًا، بتحاربه وقبل طبعًا هو آمم، يعني هو ما كانش عبقري أوي عشان يقدر يستنتج القصّة دي لوحده، بس حصل كام دليل كده زي إن كشّاف يقع من السما، السما عمومًا آآ، خلّي في علمِك السما نفسها كانت زي استوديو كامل. إن طول الوقت آه، هو أكنه عايش على جزيرة أنا باعتبر برضو إن ممكن يكون من ضمن الحاجات دي أنا مش عايز أتوه فال فالكلام عشان باحب الفيلم ده جدًا، جدًا، جدًا، يعني تخيّلي فيلم واحد وخد مِنّي كل ده، فبالك الأعمال التانية بقى؟ فهو شاف كام دليل حس إن هو مخه أو ال المنطق بتاعه قال له <tsk> لأ فيه حاجة غلط، شاف إن كشّاف بيقع من السما، شاف إن الجزيرة دي دايمًا اللي هو على المكان ال ال طبعًا هي هو بالنسبة له جزيرة لكن هو استوديو، هو مكان كبير جدًا، جدًا، بيصوروا فيه بالكيلوهات، فشاف إن دايمًا كل ما بيروح الحدود دي كل ما بيعرض فكرة السفر على مراته أو اللي هي زوجته ال المزيفة هي مش زوجته الحقيقة هو مش متزوج، نقدر نقول كل ده، كل ده مزيف. ابتدي يلاقي إن هي جزيرة آه، اتفضلي أوي، أوي.
تمام. امم. اهم. أيوه. امم. اهم. امم. أيوه. آه. تمام. اهم، أها. امم. اهم. امم. طب أنا عايزة أسأل لك سؤال معلش، هو أنت دلوقتي لمّا هو آه، يعني لمّا هو اكتشف بقى والموضوع لِمع في عينه وبدأت يبقى فيه تحديات أو مشاكل أو حاجات تانية كتير أوي في الحقيقة هو ما كانش واخد باله منها، وبدأ ياخد باله منها، أنت بقى بنظرتك الفلسفية إزاي عكست النقطة دي على حياتنا؟
امم. امم. أنا عكَستها في حاجات كتير، أنا لسّه كنت باكمل ليكِ أهو، باقول لِك إن الجزيرة حتّى اللي هو كان عليها دي، أنا شايفها بتعبر أوقات كتير جدًا عن أفكارنا، إن إحنا أوقات كتير بنبقى حاصرين نفسنا في الحتّة دي، مش عايزين نخرج من الحتّة دي، مع إن لو شوفنا الحتّة التانية إحنا لأ، هن هنستنتج إن إحنا كنّا في حتّة غلط جدًا، فدي الصراحة دي نقطة، بس أنا شايف برضو نقطة كانت أهم وأكبر وهي فكرة إن الإنسان آآ، تسلع، يعني تم تسليع الإنسان زي ما عبد الوهاب المسيري كان بيقول، إن الإنسان أصبح قيمته من قيمة المادة، يعني أنا لو قيمتي أنا قيمتي في قيمة الحاجة اللي بانتجها. فدي أنا شايف دي فكرة فلسفية أنا باحبها جدًا باحب جدًا أستنتج الفكرة دي، وخصوصًا إن المُشاهد في الآخر اللي كان بيتفرج طول حياته هي نفس فكرة الجزيرة أهي، المُشاهد اللي كان بيتفرج طول حياته عليه وب مبسوط بيه وبيتفرج على لأن طبعًا ده كان بيعرض في برّه ال الأستوديو ده لكل الناس يوميًا زي زي لايڤ كده الناس بتتفرج عليه كل يوم، فالناس الأوّل كانت بتتفاعل عادي طب لمّا لقوا بقى ترومان ابتدى يدعبِس في الموضوع ويكتشف ويدور، ابتدت الناس تتعاطف وابتدا ال ال الريتم عند الناس يعلى كده اللي هو متحمسين أوي عايزين هيعرف إيه لغاية ما الترومان شو في نهاية الفيلم بي بيكتشف مخرَج ال مخرَج الأستوديو ده وبيقدَر يخرُج منُّه طبعًا بعد معاناة كبيرة جدًا. دي ممكن تكون فكرة آه.
آه. إمم. آه. أيوه. اهم. أيوه. إمم. إمم. أنت حاسس أنت حاسس إن قصّة الفيلم دي آآ، نفس قصّة مثلًا الcomfort zone بالنسبة للحياة الواقعيّة؟ يعني أنا حسيتك كده وأنت بتتكلّم ممكن يكون قصدك كده ده فعلًا؟
آه. أنا شايف إن دي من جزء يعني جزء من الفكرة ممكن يُمَثِّل 10% من الإسقاطات اللي خَدْتِهَا لكن ل زي ما قلت لِك من شويّة، إن الفكرة الرئيسية هي مبنية على آآ، فكرة تسليع الإنسان، دي نقطة، أنا شايفها نقطة نقطة كبيرة جدًا ونقطة مركزية؛ إن حياة الإنسان في الحتّة دي بالنسبة طبعًا للمخرج اللي كان بيحارب true man show آآ، true man إن هو يخرُج من الخريطة خالص، إن هو بالنسبة له الإنسان اللي عاش حياته كلّها مزيفة مش حقيقيّة، دي نقطة أنا هاتكلم في نقطة كمان آآ، بت آآ، الفيلم بيركز عليها أكتر إن true man اللي عاش حياته كلّها المخرج بيحاربه قدر الإمكان لأن المخرج يهمه المادة، يهمه الفلوس اللي بيطرحها من من ورا الtrue man ده عشان يقدر ي ي يبقى فهو بالنسبة له المادة هنا أهم من الإنسان. النقطة التانية بقى من وجهة نظر الtrue man يعني شوفي شوفي أ أنتِ في الأفكار اللي خَرّجناها من وجهة نظر كل شخص في العَمَل، النقطة التانية إن true man لمّا وصل في الآخر كان بيخرج من باب كده ضلمه، طلع سلم
إمم. أيوه. امم. إمم، إمم. أيوه. إمم.
ابتدى خلاص وصل لنهاية ال الإستوديو، مخرج الإستوديو، لقى الباب بتاعه. طبعًا هو مشي بسفينة في بحر كده فلقى باب، أنا شايف إن دي أنا حاطط دي صورة عمومًا ليّا آآ، صورة بروفايل في في المنصّة أنا مش فاكر هي إيه.
أيوه. إمم، يعني أنتَ قصدك إن هو أنتَ قصدك إن هو يعني خرج من الجزيرة دي اللي هو على بقى الحياة الواقعيّة، والّا إيه يعني؟ مش ما آه.
بالضبط، بالضبط ،لأ بس أنا لسّه هاوضح أنا لسّه هاوضح المشهد الأخير آآ، من ضمن الحاجات اللي أنا باحب أركز فيها، المشهد الأخير هو خارج من باب أسود جدًا، ما نعرفش الباب ده وراه إيه.
آه.
ما نعرفش، هل ده بقى بيعني إن أنا باقول إن الحياة المزيفة اللي كان عايشها دي، الوقائع اللي كانت فيها وحشة، لأ، هي كانت وقائع حلوة، كان شغّال وبيقبض وعنده زوجة كويّسة شغّالة ممرضة وفي مس وفي مستشفى ومُسْتَقِرّ والجيران كويسين، كل ده كان كويّس ولكن كل ده كان مزيف، كل ده ما كانش حقيقة. فهو في نهاية الفيلم بيتوجه للمجهول اللي ما يعرفش هو وحِش والّا حلو، ولكن بيتوجه للحقيقة، هو رايح للحقيقة. فأنا شايف إن آه.
إمم. آه. بس هو واقعي أكتر وحقيقي أكتر من العيشة اللي هو كان عايشها، يعني الفكرة بتاعة ال الباب الأسود ده اللي هو داخل على حاجة ما يعرفهاش، بس هي بالنسبة له حقيقيّة أكتر من اللي هو كان عايشه.
بالضبط، بالضبط. بالضبط. أكيد، بطبيعة الإنسان بيتولد ع عايز يعني أنا أبقى حقيقي ولا إن أنا أبقى مزيف. زي مثلًا اللي بياخد مخدرات، ما هو المخدرات دي ما ليه؟ ما هي ل بت بتمتعه وبتفرحه، طب بياخدها ليه؟ هو بالنسبة له آه، ولكن في الحقيقة هو لو أ لو سألتيه أنت بتاخد مخدرات، هيقول لِك نفسي أبطلها. أي حد نفْسه يبطل الحاجة دي طبعًا لأن هي بتعيّشه وهم مش حقيقي، فأي حد عايش الوهم أكيد مليون في المِيَّة ما يحبوش، فلما شاف الباب الأسود ده هو داخل فيه يعني ما يعرفش إيه اللي ورا الباب، ما يعرفش الحياة تبقى حلوة والّا وحشة، ما يعرفش لكن عقله ال ال الباطن وفطرته السليمة قالت له إن ده أفضل مليار مرّة من إن أنت تعيش حياة مزيفة، مش حقيقيّة طبعًا.
إمم. إمم. أيوه. إمم. إمم. أيوه. إمم. إمم، إمم، لا هو ص بصراحة شكله فيلم ممتع، وأحسن حاجة بصراحة إن أنت بت بتحلل ده من وجهة نظرك ومن ومن ثقافتك الفلسفية ومن الحتة اللي أنت بتحبها برضو، ف آه، أحسن حاجة إن أنت يعني بتشوف الفيلم آه، بس بت بت ب بتحوله لواقع وبتشوف إيه ال الرسالة اللي من وراه، فدي حاجة حلوة أوي بصراحة.
إمم. جدًا، جدًا صراحة. طبعًا. طبعًا، أنا باحبه جدًا صراحة.
يعني أنا بصراحة اتبسطت أوي، أوي، أوي، إن أنا اتكلمت معاك، وشكرًا إن أنت شاركتيني الفيلم المفضل ليك أو ال اللي أثّر عليك كمان، فأنا متشكرة جدًا.
لا، لا، لا، أنا أنا صراحة مبسوط جدًا إن إن حد يعني إيه، إتكلم معايا في الموضوع ده، لأن أنا باحب الفيلم ده جدًا. ونلتقي بإذن الله قريب ونتكلّم عن عمل درامي تاني أنا باحبه أكتر.
إن شاء الله، نتكلم تاني، نتكلم تاني، إن شاء الله، شكرًا ليك.
ماشي، <chuckles> ماشي، <laughs> العفو، العفو.